Ah, oo. So, ayun nga oo. Nai naunawaan ko yung gusto mong mangyari, 'no? Oo, subukan mo na nasubukan niyo na ba na gawin nung ano, ah, at least kumbaga parang may income pa rin, 'no, yung tinatawag na ukay-ukay? 'Yan, kumbaga yung dam magsisimula tayo dun sa damit n'yo. Kumbaga, eh, nagde-decluttering kayo, at least kumikita pa rin. Nasubukan niyo na ba yun?
Mhm. Hmm. Well, actually ako alam mo nagpo-post kasi ako sa Marketplace. Tapos, ayun meron namang pa ilan-ilan nabebenta, pero meron ding hindi, syempre hindi naman kasi araw-araw Pasko. Tapos, yung kapatid ko alam mo ba tinry namin yang live selling, kaya lang, ang hirap din, eh, alam mo yun parang ang ano lang, eh, joy buyer.
Mhm. O, maganda kasi rin 'yun, 'yung live selling, oo maganda yan.
O, may meron din kasing joy buyer, alam mo yung parang ano sabi, "Ang ganda ng boses mo." Ayun, 'tas hindi naman bumili. Alam mo yung mga gano'n? Parang sabi ko
<laughs> Oo, mga joy-joy buyer.
Mm, parang ang hirap ang hirap din. Kumbaga parang pwede naman siyang isang paraan. Tapos, yung garage sale, eh, eh, ano tawag dito, dito kasi sa'min parang masyadong masyadong commercial ang mga ano, kumbaga parang may ikakaltas ganyan. So, parang hindi siguro siya option. So, ayun, yun naman yung mga nasubukang mga paraan. Tsaka may time na nag-donate din kami, tapos, ah, naglagay dun sa ano meron kasing isang clothing brand na i ah, ipapa-shred mo lang, ayun. Tapos may kapalit na coupon, so, si coupons na yun may may discount, oo. Pero kasi syempre nakaraan na yun, iba na ngayon, wala ng pa-ganon. Kaya, uhm, ang option talaga namin ipag ah, gusto ko talaga ipagbenta na, para naman kumita. Kaya lang ang problema yung pagsisimula. So yun nga yung hinihingi ko sa'yong payo. Dahil nabig nabanggit ko na ayan medyo gan'to 'pag Marketplace, ganito kapag ka live selling, ganito kapagka pinamigay ko o pina-shred. So, pa'no 'ko gaganahan, pa'no 'ko magsisimula?
Oo, nasubukan niyo na din. Ah. Ah, maganda, 'no?